C'est quelque chose, en fait, heu, qui vraiment m'a posé, heu, des problèmes à différents moments de de ma vie. Heu, c'est de me sentir, heu, intégrée dans un groupe. Donc, c'est vrai, qu'a priori, je suis assez réticente. J'ai plutôt tendance à avoir quelques amis proches, tu vois, pas vraiment, heu, faire partie d'un, d'un grand groupe. Mais, c'est vrai qu'à des moments, heu, je me sentais toujours un peu en décalage, heu. Voilà, c'était quelque chose dont j'avais envie de faire partie et puis en même temps hem, que je trouvais un petit peu, heu, enfin, voilà, qui me faisait un petit peu peur
Oui. Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Moui.
et c'est vrai que ça m'a posé problème même jusqu'à récemment, en fait, tu vois, heu? Je j'ai re je suis retournée à l'université, heu, assez tard pour, heu, faire, heu, voilà, heu, un un master et et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, heu, tu vois, dans les petits groupes qu'il y avait au sein de la classe parce que beh, déjà je j'avais pas le même âge et <clears throat> c'est vrai que, parfois, ça peut créer un petit peu, heu, bah, je dirais pas de la tristesse, mais, heu, voilà, une <clicks tongue> des préoccupations, tu vois? À me dire: «Mais, pourquoi pour moi c'est si difficile, en fait, alors que pour, heu, la plupart des gens ça a l'air d'être, heu, quelque chose d'assez, heu, facile et naturel».
Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh,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 et heu, je te comprends, heu, totalement et je comprends ce sentiment également, heu, que tu as de de peut-être d'incompréhension un petit peu. Heu, de ne pas savoir, heu, pourquoi, heu, tu n'arrives pas, peut-être, à accéder à à certains groupes. Et hem, d'ailleurs, est-ce que tu saurais me dire, peut-être, heu, hem, ce qui te retient? Est-ce que c'est le fait, peut-être, heu, de ne pas pouvoir, hem, heu, montrer ta personnalité, heu, ou heu, ou peut-être il y a il y a d'autres éléments?
Heu, non, mais je pense que c'est un petit peu, heu, me sentir, hem, intégrée. J'ai toujours l'impression, je pense, heu, d'être, heu, bah, la personne qui qui n'est pas exactem qui n'a pas sa place en fait tout simplement, heu, dans le groupe. Donc, heu, c'est comme si j'avais beaucoup d'empathie, je me dis: «Non mais en fait, heu, voilà ils ont sûrement pas envie que, heu, je fasse partie du groupe» ou et heu, c'est quelque chose vraiment qui vient depuis, heu, toute petite je dirais, heu, à l'école. Heu, donc en fait, j'ai appris un peu à vivre avec, heu. Que pour moi, voilà, faire partie d'un groupe c'est pas quelque chose, heu, que j'arrive, en tout cas, à faire, heu. C'est pas que j'en souffre énormément non plus mais, ça me pose un petit peu, quand même, heu, voilà, des des préoccupations parfois parce que ça peut aussi créer, heu, bah, des problèmes, tu vois? Ça peut, au sein de l'université par exemple, on devait faire pas mal de travail de groupe justement. Et heu, chaque fois je je me demandais: «Mon Dieu, mais dans quel groupe je vais finir? Est-ce que quelqu'un va bien me vouloir dans son groupe?» tu vois? C'était vraiment un stress en fait pour moi.
Moui. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui, bah, je comprends ce stress et peut-être, ce sentiment quelquefois, heu, d'exclusion que tu pouvais avoir, heu, lors de de de ces moments de construction, heu, de gr de groupes et c'est vrai que c'est c'est pas toujours, heu, évident à à vivre. Et hem, d'ailleurs, heu, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette expérience-là. Lorsque tu devais te mettre en groupe, un petit peu par obligation, pour des travaux, hem, comment tu réagissais? Comment tu arrivais à peut-être, heu, te faire entendre? Est-ce que, heu, tu peux me m'en dire un peu plus?
Beh, disons que si c'était, heu, tu vois, un travail de groupe un peu improva improvisé, heu, au moment de la classe, heu, ça ça allait à peu près, ça se faisait à peu près fluidement. Mais à partir du moment où c'étaient des choses, tu vois, des projets qui étaient notés donc, heu, chacun se choisissait, tu vois? Il y avait souvent des groupes qui étaient des mêmes groupes, heu, des choses comme ça. Pour moi c'était vraiment quelque chose de super stressant. Et heu, même quand c'était ma licence, heu, à un moment je me rappelle j'ai dû aller demander au professeur en disant: «Bah, je sais pas du tout, heu, comment faire, heu, parce que les groupes sont déjà faits, heu». J'avais vraiment peur de m'imposer, de comment dire? De faire que les gens disent: «Oh non, heu, on veut pas qu'elle soit dans notre groupe», tu vois ce que je veux dire? C'était, heu, pour moi vraiment difficile.
D'accord. Oui. Mmh. Je vois. Oui, je vois complètement et c'est vrai que c'est pas évident, heu, surtout de voir qu'un groupe, peut-être, est déjà créé et heu, heu, potentiellement, heu, penser qu'on peut être, un petit peu, heu, hem, ne hem, la personne qui viendrait perturber donc, heu, leur heu, leur harmonie. C'est vrai que c'est pas, heu, c'est pas évident et c'est vrai que c'est pas facile à, mmh, du coup à à à à à mmh, à intégrer donc, heu, ce cette équipe ou, heu, ce groupe. Peut-être, heu, ce que tu pourrais faire, heu, dans si heu, une heu, une situation comme ça, heu, devrait, heu, venir c'est peut-être, hem, écrire sur un cahier, heu, quelques phrases d'introduction pour, heu, vraiment é été é é essayer également de de enfin, t'entraîner. Heu, les répéter à la maison pour vraiment essayer de voir comment justement, hem, introduire ton ton arrivée dans dans un groupe. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'aider?
Ouais tout à fait, je pense que oui, l'idée d'écrire, heu, des choses, ça peut permettre en tout cas de, bah, peut-être même de voir une, heu, une autre perspective, en tout cas, de clarifier un petit peu les choses. Et puis, heu, peut-être au fil des expériences, voir l'évolution, finalement, aussi.
Oui. Oui. Exactement, oui c'est une bonne idée que tu as, voir l'évolution, comment heu j justement vous pouvez évoluer à, hem, heu, au sein du groupe et pour ça également, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est une fois que tu as intégré un groupe, même pour un travail, heu, scolaire ou autre, heu, tu pourrais essayer de voir si vous n'avez pas des, hem, des compétences peut-être, heu, communes ou, heu, des loisirs assez communs qui pourront, heu, permettre de de créer peut-être, heu, de nouveaux liens. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire?
Oui, heu, je pourrais faire ça, mais, heu, selon un peu les bah, les circonstances je pense. Parce que si je pense au niveau de quand je fais des travails de groupe à l'université, on avait vraiment une très grande différence d'âge. Et du coup, le décalage que je sentais c'était que, j'étais quand même pas trop sur la même, heu, longueur d'onde, heu, que la plupart des des élèves, heu, dans le sens où eux, ils commençaient un petit peu leur vie heu, tu vois, d'étudiant, heu, et heu, avec tout ce que enfin voilà toute la la culture qu'il y a autour, les événements qu'il y a autour, heu, l'excitation des 1ères sorties, heu, enfin de l'autonomie et cetera et donc, heu, pour moi je voilà j'avais toujours peur, un peu, de d'être, heu, la personne avec qui, heu, ils avaient pas trop envie de passer du temps, heu, dans le sens j ça allait pas générer trop d'événements, enfin de de heu, d'amitié profonde, enfin ça pourrait, hein, heu, m malgré la différence d'âge, mais, heu, je j'avais l'impression que voilà, c'était pas forcément, heu, bénéfique pour eux, si tu veux, que ce que je comprends tout à fait. Donc, heu, là non, mais peut-être plus, heu, comment dire? Dans dans un milieu professionnel, je pense que je pourrais plus facilement intégrer un groupe par rapport à à des affinités que j'aurais, heu, avec, heu, des femmes, voilà, qui, heu, qui ont un type qui sont un peu de la même génération que moi, des choses comme ça. Oui, là, peut-être il y aurait plus de possibilités. Mais, heu, bon, de mon expérience, ça finirait peut-être, heu, comme comme ça se passe, heu, actuellement. C'est-à-dire que je connecte avec une personne, heu, assez intensément ou plusieurs personnes qui deviennent des très bonnes amies. Mais voilà, ça sera jamais un un groupe en fait.
Ouais. D'accord. OuI. Oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui. Exactement. D'accord. Oui oui. Je vois exactement ce que tu veux dire et en d'ailleurs, c'est la bonne réflexion également, hein, pour les groupes universitaires et même pour le travail. C'est vrai que, quelquefois, bah, heu, certaines personnes peuvent avoir des connexions avec certains et rester, beh, très liées avec ces personnes et d'autres, heu, moins et dans ces cas-là, heu, moins, heu, trouver ou chercher la proximité et hem, c'est très bien, heu, s heu, également comme ça, hein, parce qu'au final, heu, c'est une forme de protection aussi, heu, voilà. Tu tu peux te rapprocher des personnes avec qui tu as le plus de feeling et ça peut être, heu, aussi bien. Hem, après, heu, le fait également que, heu, que tu essaies, heu, c'est aussi une bonne 1re étape, mais, heu, heu, comme tu le fais très bien, voilà. Tu tu n'es pas dans l'obligation également de forcer les choses.
Ouais, mais écoute, heu, ça me fait du bien d'entendre, heu, d'entendre tout ça parce que c'est vrai qu'en fait, il y a pas à culpabiliser, heu, de de de cette faiblesse quelque part. Je considère ça un petit peu comme une faiblesse. C'est vrai que souvent dans les séries ou dans les films, tu vois les groupes d'amis ou même tu entends parler de groupes d'amis qui font, heu, des vacances ensemble ou des choses comme ça ou des super soirées. Voilà, il y a un petit peu, heu, je pense, heu, cette envie aussi de, beh, de connaître ce plaisir-là, tu vois, qui me et parce que je j'ai fait j'ai pas fait cette expérience. Mais, heu, c'est vrai que je passe aussi de très bons moments, heu, avec des amis sans forcément que ce soit, heu, dans un groupe et après tout, heu, voilà, ça peut tout à fait continuer comme ça, quoi.
Oui. Oui. Oui. Oui, je vois. Oui. Exactement et puis, hem, tu sais, heu, également la quantité ne fait pas la qualité. Au final, les amis que tu as choisi, bah, font de toi la qualité qui représente à tes yeux et hem, ce que tu peux faire également pour, heu, peut-être avoir, heu, cette synergie, entre toi et tes amis c'est peut-être de temps en temps, heu, organiser peut-être des dîners, hem, heu, chez toi, avec, heu, les personnes que tu affectionnes et en quelque sorte pendant un moment, un instant T, beh, tu créeras un petit peu cette, heu, atmosphère de groupe. Est-ce que tu penses que, ça, c'est quelque chose de faisable?
Ouais, tout à fait. Mais, je pense que c'est une bonne idée parce que, heu, voilà, c'est créer mon propre groupe même si c'est pour un petit moment, heu, passé ensemble, heu. Beh, finalement, ça peut aussi aboutir à la création de d'un groupe ou pas. Mais, en tout cas, heu, ça sera un groupe pendant, heu, voilà, le le temps de la soirée ou le temps de d'un repas et heu, ça peut être, oui, une très bonne idée parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à rencontrer des amis, heu, pour aller boire un café dehors ou, heu, tu vois, heu, aller voir, heu, une petite, heu, voilà, exhibition, heu, d'art ou des choses comme ça et chez moi, bon j'ai pas j'aime beaucoup cuisiner et c'est vrai que je je pense pas assez, en fait, à faire, heu, voilà, un repas et inviter, heu, plusieurs amis pour juste passer un moment, heu, tranquille ensemble. Donc, heu, ouais. Je te remercie pour cette suggestion. Je pense que ça peut être, heu, une très bonne idée, en fait, heu, de créer mon propre groupe.
Oui. Exactement. Oui. D'accord. Oui. Oui, exactement et puis, tu sais, le temps passe, hein. Donc, heu, c'est normal que, des fois, de temps en temps, bah, tu sais, heu, l'idée, heu, ne vienne pas mais, heu, effectivement, bah, créer ton ton propre, heu, groupe à ton image et comme tu le dis, ça peut aussi durer dans le temps et heu heu, vous pourrez être amenés à faire, heu, d'autres activités ensemble. Donc, c'est déjà, heu, ça peut être un bon démarrage, heu, pour, heu, pour toi et et tes amis.
Ouais. Mais, écoute, merci beaucoup, hein, de, voilà, d'avoir partagé, heu, ces petits conseils et surtout de de m'avoir écoutée. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de d'en parler avec toi.
Je t'en prie et j'espère vraiment, ben, que, heu, tu réussiras à créer, heu heu, ce groupe qui te correspond.